ตลอดเลย ตลอดเลยค่ะ เพราะเขาจะพูดแค่ว่า เขาไม่รู้จักคนนี้เลย แล้วเขา เขาฟังแล้วเขาก็บอกว่า "เออ คนเนี้ย จากที่ฟังมาไม่ได้เป็นคนดีเลยนะ แล้วเธอจะไปแคร์ จะไปอะไรทำไมอะ?" ใช่ แล้วเขาบอกว่า "เลิก คบ ไปเลย" คือ เนี่ยเขาก็พูดแค่ว่า "เลิกคบไปเลย" แต่กลับกลายเป็น เราอะ ขนาดว่าสามีพูดแล้วนะว่า "เลิกคบไปเลย" แต่เราก็ยังคิดอยู่ได้ว่า "จะคบดีไหม จะไม่คบดีไหม จะเลิกดีไหม" สุดท้ายก็คือเล่าทำไมถ้างั้นอะ <chuckles> ถูกไหมคะ? ก็เล่าไปก็ไม่ได้เอา เทก อะไร ความ <tsk> ไรนะ ที่เขาให้ความเห็นน่ะ เลย เออ มาใช้เลยอะ ก็เลย นั่นแหละค่ะ เราก็เลย
เออ <chuckles> เออ เขาพูดสั้น ๆ แค่นั้นใช่ไหม? <chuckles> เออ ค่ะ <chuckles> อา ๆ <chuckles> ใช่แล้ว <chuckles> แนะนำ อืม ค่ะ แค่ แค่อยากเล่า แค่อยากระบายเฉย ๆ ไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ? <laughs>
ใช่ ใช่ ใช่ มันมีนะ คุณเคยมีไหม? คือ "ฉันก็อยากเล่า วันนี้ฉันโดนลูกค้าแบบนี้มา แค่นี้แหละ อืม ฟังหน่อย" ใช่ไหมคะ? เออ
เคย อ ค่ะ ก็นี่แหละ เออ จริง ๆ ค่ะ ก็คือเขาก็คงงงกันนะคะว่า เรา 2 คนแบบว่า พอมาเล่า แล้วเหมือนจะหาแนวทางแก้ไข อะไรอย่างงี้เนาะ แต่จริง ๆ เปล่า แค่มีใครสักคน <laughs> รับฟังแค่นั้นพอ อะไรอย่างงี้เปล่าคะ?
เออ ค่ะ ค่ะ ในหัวเรามีอยู่ แล้ว จริง จริงค่ะ จริง เออ จริง เราพูดบ่อย ไรเงี้ย พูดบ่อยจนเขารู้สึกว่า เออ ถ้าเรื่องคนเนี้ยไม่ต้องบอกเขาก็ได้ เพราะจริง ๆ เขาก็ให้ ความเห็น ไปแล้ว หมดแล้ว แล้วคุณก็ไม่ได้ทำตาม ก็ เออ พอ จบ ไรอย่างเงี้ย เออ แต่
ค่ะ <laughs> <laughs> แสดงว่า memory ในหัวเขาเต็มแล้วนะคะ อย่างงั้นน่ะ <laughs>
ไปค่ะ ไปค่ะ เขาจะอ๊องแล้วตอนเนี้ย เยอะไปหมด แล้วเราก็ใส่ทุกวัน แล้วด้วยความที่เราไปต่างประเทศ ใช่ไหม เราต้องพูดภาษาอังกฤษให้เขาฟังอะ ภาษาอังกฤษเรา ก็คือแบบ การอธิบายง่าย ๆ มันไม่ได้ไง มันอธิบายมันต้องแบบยาว ๆ เป็นความมีมือ มีท่าทาง มีแบบหน้า สีหน้า อะไรเงี้ย แล้วหั่ว พอสามีก็จะหัวเราะ แล้วสามีก็บอกว่า "อะไรอะ เป็นอะไร เธอเป็นอะไร?" เราก็พูดไปเรื่อยอะ พูดภาษาอังกฤษอะ พูดไปเรื่อยอะ จะพยายามอธิบายไอ้คำเนี้ยว่าแบบ <tsk> เขาประมาณเนี้ย คือแบบ อา สมมุติคำง่าย ๆ เลยนะ คำว่า คว ความเกรงใจ อา! ความเกรงใจ ภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรอะ? ความเกรงใจ "ฉันเกรงใจเขาจังเลยอะ" ฉันจะพูดภาษาอังกฤษยังไง? อธิบายให้มันได้ว่า ฉันเกรงใจ ความคนไทยมันเกรงใจ ยังไงอะ? <laughs> ให้พูดยังไงอะ คือแบบ ฉันก็อธิบายภาษา อังกฤษ ไปเลยเนี่ย เออ แบบเนี้ย ยากน่ะค่ะ ยากที่เขาจะเข้าใจคำว่าเกรงใจ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ นั่นแหละ แล้วเขา ก็เลยรู้จักกันเลย
<laughs> อา <laughs> <chuckles> <chuckles> <laughs> เออ ไม่ มันไม่เข้าใจอารมณ์ เราใช่ไหมคะ? อืม อืม อืม <laughs> เออ อธิบายกลายเป็นยาวไปใช่ไหมคะ? อา แล้วเขางงเหรอคะว่า ท่าทางเราออกด้วยเหมือนมันเยอะมาก อย่างงี้เหรอคะ?
มือ เนี่ย ทุกวันเนี้ย คุยยังใช้มืออยู่เลยค่ะ คือเป็นคนติดมือ เขาบอกว่า "เธอเป็นคนอิตาลีเหรอ? ต้องใช้มือตลอดเวลา" เอ่อ คุยไป เออ ใช่ค่ะ นี่เวลา ท อาหารอร่อยอะ เขาจะใช้มือจีบ ๆ แล้วเขาก็จะแบบว่าอร่อยมาก แล้วก็จุ๊บ ไปที่มือเราอะ บ้าน่ะ "เธอเป็นคน อิตาลีเหรอ? ถึงชอบใช้มือเหลือเกิน" เออ เราก็ "คนไทยก็ใช้มือจ้ะ รำมาเลย" เออ ตลกดีค่ะ คือเราว่า อา เราว่าเนี่ย การที่ทำให้รักยืนยาวอะ เราว่าสุดท้ายแล้วอะ มันต้อง เทก อะไรที่มันตลกอะ ให้มัน ให้มันเป็นทางตลก เออ ใช่ไหมคะ คือแบบอย่าไป เครียดมาก
<chuckles> จริงเหรอคะ คนอิตาลีเขาใช้มือตลอดเหรอคะ? อ๋อ! อ๋อ เหรอคะ! อืม อืม <laughs> อืม <laughs> ใช้ มือทุกอย่างคนไทย อือ ๆ ค่ะ ขนาดเรื่องเครียด ๆ เขาก็ยังตลก กับเราเลย
ใช่ ใช่ เขายัง เนี่ย บ่นเขา เขายังคิดอยู่เลยว่า "เธอเป็นคนอิตาลีเหรอ?" คือแบบที่ฉันพูดไปทั้งหมด จับได้แค่ว่าฉันเป็นคนอิตาลีเหรอ? คือแบบ ใช่ไหม ใช่ มันต้องไปตลกบ้างอะ เออ
<laughs> เออ <laughs> <laughs> เขาคงงงอะค่ะ ไปโฟกัสที่มือแทน